Ja, ja, ja, genau, auf jeden Fall. Denn wenn ich das dann sehe, dann denk ich: „Ah, guck guck mal kurz aufm Bildschirm, ist da irgend 'ne neue Nachricht oder so? Also, ich muss mich da schon so 'n bisschen selber überlisten und, ähm, ja, nutz es jetzt aber mittlerweile wirklich viel besu wusster, also dass ich sage, ich guck dann irgendwie mal nachm Frühstück drauf, ähm, wenn's da wichtige Nachrichten gibt. Und dann, äh, ja, wenn ich arbeite, dann ist es voll okay, dann gehört es irgendwie auch dazu, dass ich dann Nachrichten beantworte, dass ich dann auch präsent bin, dass ich meine E-Mails checke et cetera. Und dann, sobald's aber dann darum geht zu kochen, äh, dann fängt wieder so 'ne andere Phase während des Tages an, wo ich's dann wirklich wieder bewusst auch in die Schublade lege, ja. Und, ähm, ja, genau. Und so mach ich das dann mittlerweile auch, dass ich eben möglichst gucke, dass meine wenn meine Kinder auch da sind, dass ich auch wirklich deutlich weniger das Handy in der Hand habe. Ähm, ja, genau und
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Sehr, sehr wichtig auch, ne? Eben für die Vorbildfunktion, ne? Wie du schon gesagt hast, finde ich auch sehr schön. W was würdest du denn sagen, wenn du mal drüber nachdenkst ähm, ich weiß ja nicht, wie viele oder welche Apps du hast ob du das überhaupt sagen kannst, aber wenn du es sagen kannst, welche App hält dich denn am meisten online? Mhm.
Ich denk auch. Genau. Mhm. Mhm. Ja, also tatsächlich, äh, WhatsApp
Ja.
und, ähm, ich hab Instagram eigentlich jetzt schon mal von meinem Home wie heißt das, dieser Haupt bis Display, da hab ich das schon mal runter gelöscht. <laughs> Es ist zwar noch aufm Handy, aber es ist jetzt nicht mehr so direkt zu sehen. Das hat schon mal geholfen, aber dafür habe ich dann 'ne zeitlang jetzt viel bei Vinted reingeguckt, so nach neuen, ähm ja nach so Secondhand-Klamotten. Ich weiß nicht, ob du die App kennst? Und hab dann auch so gemerkt, so: „Oh, krass. Ich hab jetzt eigentlich so dieses Social Media ersetzt mit dieser anderen App”, ne? Und da hab ich dann jetzt tatsächlich das auch wieder vom Home Display runter gelöscht, genauso wie Facebook. Ähm
Homescreen, genau. Mhm. Sehr schön. Ja. Ja, ja. Ah, okay, okay. <laughs> Okay. Ja.
und, das hat mir extrem jetzt geholfen, dass ich generell viel weniger Notifications habe und viel weniger so interessante Sachen auf den ersten Blick, sag ich mal. Und, ähm, da hab ich schon jetzt bei mir feststellen können, dass das dann irgendwie so diesen Reiz auch verliert. Also diese wahrscheinlich ist das dieses Dopamin-Gefühl, dass das nicht mehr die ganze Zeit so befriedigt wird und dann ist es irgendwie auch nicht mehr so spannend tatsächlich, ne?
Ja. Ja. Mhm. A auf jeden Fall, ne? Genau. Ähm, aber würdest du denn also, äh, würdest du das gleich stellen? Also egal, welche App du nutzt, das das nervt dich genauso oder siehst du als genauso schlimm an, wenn du jetzt Vinted benutzt, ähm, im Vergleich zu beispielsweise Instagram? Oder würdest du sagen: „Ja gut, ähm, eigentlich nicht”, aber es nervt dich halt, dass du so viel Zeit mit dem Handy verbringst?
Mhm.